بالضبط آه. طَب أنتَ يعني س
فقريت عن الكلية ويعني اتأقلمت زي ما زي ما تقول كده إن اتأقلمت يعني خلاص على الوضع، أصل أنا ما كانش في إيدي حاجة أعملها أكتر من أنا آآ أكتر من اللي أنا عملته يعن ويمكن حصل شوية ظروف بس اتأقلمت خلاص.
أكيد آه يعني، طَب أنتَ يعني ساعتها بقى كان جَالك تعليقات سلبية أو مثلًا جالك تعليقات سلبية من العيلة حواليك وكده، أو الناس اللي حواليك عامةً، كان مثلًا بيبصوا لك أو بيبقى في نظرة كده اللي هو آآ، مش مثلًا ما كانتش بتريحك وكده واّلا كان بيحصل إيه، يعني كان إيه ردة فعلهم معاك؟
آآ بُُص هو آه، يعني ده كان بيحصل فعلًا من ناس من يمكن من دايرة قرايبي أنا بس مش اللي هم مش أعمامي مش خيلاني لأ، يعني هم من العيلة بس هم قرابتهم بعيدة. كانوا هم بقى مثلًا، هو أنتَ أكيد فاهم إن كل شخص عقليته على قدّه فهو بالنسبة له إيه آآ، طِب أو هندسة أ أنتَ ما جيبتهمش أنتَ فشلت، فيعني هو مثلًا مش فاهم إن كلية حاسبات دي آه أنتَ بتدرس البرمجة، بتدرس طبعًا في مجالات كتير جوّه البرمجة، فطبعًا حاجة كويسة جدًا، هو مش فاهم ده بقى، هو عقليته على قدّه، فاهم قصدي؟
امم. آه، خلاص كده. وآه، بالنسبة لهم هندسة أو طِب خلاص هم دول ال أعلى حاجة، غير كده بيبقى أنتَ خلاص بقى أنتَ مش مش نافع أو مش هتمشي بقى في ال
آه، آه. آه لأ، آه لأ غير كده يبقى أنتَ كده آه أنتَ ما أنتَ لأ، أنتَ فشلت.
آه، طَب أنتَ يعني ساعات الفشل ده بيبقى حاجة كده تدّيك دَفْعَة لقدّام برضه، يعني مش ما تبقاش دايمًا نهاية الطريق، أو ما تبقاش حاجة مسدودة، أنتَ اتعاملت إزاي مع الفشل ده ساعتها؟ يعني أنتَ جالك إحباط خلاص ويعني زي ما نقول كده اك اكتأبت خلاص، والّا كنت مثلًا آه يعني مثلًا أحبطت شوية بس خلاص بدأت بقى اللي هو تقوم وتاخد خطوات معينة، يعني عملت إيه ساعتها؟ بالضبط.